Medienberichte, vor allem ganz viel. Also, hm, er liest da auch immer viel aus dem, ähm, Wirtschafts ich weiß jetzt gar nicht, wie das genau heißt ähm, das wird dann auch immer so 'n bisschen vorgehalten, hier halt wieder 'n Mann betrogen, 40 Stunden und der hat 'n 2. Job gehabt und so was halt solche Geschichten halt. Und ist halt noch 'n bisschen alte Schule und, ähm wobei er das aber auch selber nutzt Homeoffice deswegen.
Mhm. Interessant. Also, tei teilt er dann diese Storys mit euch, dass du das so genau weißt?
Ja, ja, ja, klar, klar, immer nur die negativen Storys, also das ist so 'n bisschen, ähm, ja, ne, nach dem Motto also k ne, kann ich gar nicht sagen, aber ja, teilt er. <snorts>
Mhm. <chuckles> Oh je. Macht er das dann besonders dann, wenn irgendjemand nach Homeoffice fragt oder oder re wirft er das einfach in die Runde? Wie kann man sich das vorstellen?
Hm. Ne, genau, wirft es einfach in die Runde, genau, ähm, es ist so 'n bisschen, w weiß ich nicht, vielleicht der Fingerzeig, ne, dass es vielleicht auch, ähm und dann auch immer: „In anderen Firmen, da wird es schon gestrichen“ so, ne? Also, was interessiert mich, was nebenan passiert? In anderen Firmen verdient man vielleicht auch mehr Geld, ne? Also, und das das wird dann nicht erwähnt. Ja.
Mhm. <chuckles> <chuckles> Okay. Und gibt's da auch vielleicht so was wie Datenschutzbedenken oder so was hintendran?
Ähm, bezüglich Homeoffice?
Genau.
Ne, tatsächlich so eigentlich gar nicht. Ich da da haben wir uns schon drum gekümmert, ne? Wir sollen natürlich nicht über WLAN und so und solche Sachen. Also, das das eigentlich eher weniger das ist eher weniger Thema bei uns jetzt aktuell.
Mhm. Okay. Und das technische Set-up, dass hat dann jeder von euch oder oder kriegt ihr da was gestellt oder wie ist da so die äh, das Handling?
Genau, kriegen wir mehr oder weniger gestellt, also, Notebook zumindest, ähm, 'ne Maus auch, äh, wenn wir brauchen, auch 'ne Tastatur, das ist kein Problem äh, brauche ich jetzt nicht unbedingt, ähm, weil ich dann lieber mit meinen Geräten arbeite, aber ja, w w wüsste aber auch nicht also, ich ich schätze das sehr, Homeoffice und Remote-Arbeit Remote-Arbeit wäre noch cooler, weil v von irgendwo anders aus arbeiten ist schon sehr cool, aber das kann ich nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, aber
Mhm. Hm. Mhm. Dürftet ihr das? Nein? Okay. Also, innerhalb Deutschlands auch nicht oder, äh, geht's dann nur ums Ausland?
Nein, auf gar keinen Fall. <chuckles> Also, wir dürften nur nach seinem genau, nach seinem, ähm, Gusto dürften wir auch nur im Arbeitszimmer und wehe, man sitzt aufm Balkon dabei. Das geht nicht. Also
Also, ihr dürftet nur an diesem einen Platz Mhm. Hm, okay, also, schon das ist aber dann doch schon aus Datenschutzgründen auch, oder?